آآ زي ما باقول لك في وقت فراغي باحب يعني عندي 3 4 حاجات باحب أعملها في وقت فراغي. أولًا كده إن أنا أروح أتمرن، أنا في رياضة بالعبها. الرياضة دي طبعًا لما بيكون عندي وقت ألعبها آآ باروح طبعًا ألعبها عشان دي ح دي هواية أنا باحبها، آآ و وبتسلي وقتي.
نعم. امم. آه. امم. تمام.
حاجة تانية ممكن أعملها لما كنت باشتغل آآ في وقت فراغي مثلًا، آآ زهقان وما عملتش أي حاجة، كنت ممكن أخش أكمل شغل، أنا كنت باشتغل من البيت، فكنت ممكن مثلًا لو أنا مثلًا النهاردة فاضي وعارف إن بكرا آآ ورايا يوم طويل، ممكن بالليل مثلًا أشتغل ساعتين زيادة آآ ت تشيل ساعتين من بكرا آآ وتخليني أو مثلًا لو أنا متأخر في الشغل، تساعدني في الموضوع ده. حاجة تانية برضو باحب أعملها، أنا عندي موتوسيكل، ف حاجة باحب أعملها إن أنا أنزل آخد لفة بالموتوسيكل، آآ لو فاضي. فدي طبعًا حاجة من الحاجات بالضبط، آه حضرتك إيه رأيك في الموضوع ده؟
امم. امم. نعم. نعم، نعم. جميل، آه جميل. والله أنا برضو زيك، بس بدل الموتوسيكل مثلًا كنت بانزل مثلًا، آآ باحب أجري شوية بالعربية يعني.
الله! صح، جامد.
آه، وباحبها جدًا آه. كنت مثلًا أعدّي على صحابي ونروح نعمل كده مع بعض، نعمل سباقات مثلًا.
آه تلففه بالضبط. الله! جامد.
جميل، جميل أوي آه. ومثلًا
كان مين بيكسب دايمًا بقى؟
<chuckles> ساعات آه، يعني واحد ساعات مثلًا كسبت مرّة، واحد صاحبي كسب مرّة وهكذا آه.
<giggles> عايزين نعرف آه <giggles> أيوة جامد. والله جامد جامد. أنت بت ب أنت عشان بت بتحب ال العربيات أنت عشان عشان بتحب العربيات. إيه بقى إيه إيه إيه أخر عربية مفضلة ليك عامةً؟
م من أكتر الحاجات آه جدًا جدًا جدًا. والله بصراحة باحب الياباني.
الله جامد امم.
آه، مع إنه معقد شوية بس باحبه يعني.
زي إيه، زي إيه مثلًا؟
آآ Mazda مثلًا.
آه جامد.
باحب الMazda، الMazda الجديدة جميلة.
كده كده طبعًا.
آه. بعد الMazda مثلًا، ح أحب مثلًا Honda.
اش آه ده جميل برضو. وفي reliable كده، يط يطولوا معاك عربيات تطول معاك.
آه Honda آآ ليها أنواع برضو و بالضبط أيوه فعلًا. ال الياباني جميل.
طبعًا.
أحترم ال أحترم الألماني جدًا، بس للأسف آآ غالي شوية و وقطع غياراته غالية يعني، فاهم قطع الغيار بتاعته آه مشكلة قطع يعني فا
مشاكله كتيرة. آه. مشاكله كتيرة برضو.